لأ، المحشي بقى إيه، بُصّي، هي في ناس كتير أوي بتقول لِك إيه، بيحطّوه في ال ف في سَمنة يسخّنوه في سَمنة على النار يعني لأ، أنا المحشي ما باسخّنوش كده، بيحمّروه فعلًا بس بيبقى تقيل فعلًا، فعلًا، بس أنا بقى ما باعملش كده، أنا باحُط باحُطه على البُخار، آآ، على البُخار آه، بيبقى كإنّه ب يعني في مَصفه كده وتحتيه مَيّة، بيبقى كإنه بالضبط، بالضبط يعني لسه معمول دلوقتي، بيبقى جميل جدًا وطازة.
آه، كإنّهم بيحمّروه في سَمنة، بس هيبقى تقيل أوي ده. آه. حلو أوي. إمم. برافو عليكِ، الفكرة دي هايلة، بجد هايلة. <chuckles>
جدًا. وحتى كمان في تسخين الرُز على فكرة الرُز برضه باسخّنه بالطريقة دي، عُمري ما أحط الرُز في حلّة كده و في ال يعني في الحلّة بتاعته مثلًا وأسخّنه آه أو لأ، غلط لأ، ب باسخّنه
آه. وتسخنيه. إمم. أنتِ بتحاولي إن أنتِ تسخنيه على قد ما تقدري في البُخار، عشان برضه ما يعجّنش مثلًا أو كده يعني.
على البُخار. أيوه، بيطلع جميل، بيبقى حلو أوي، أوي فب لازم نتصرّف وما نهدِرش الأكل، لإن الأكل ده نعمة ربنا وبنحاول إن إحنا يعني نعمل اللي علينا يعني. <chuckles>
ده حلو. بجد برافو عليكِ، أنتِ اديتيني أفكار كتير حلوة أوي، <chuckles> حلو أوي بجد أنا استمتعت أوي بالكلام معاكِ، إن شاء الله نتكلّم تاني، شكرًا ليكِ.
<chuckles> أ أي حبيبتي شكرًا، شكرًا.